آه، وطبيعي جدًا أصلًا بعد ما تكوني مرّيتِ بتجربة مَرَضِية، وكان في قلق، وممنوعة من الرياضة وإنِّك ترجعي تمارسي رياضة تاني، فطبيعي إنِّك تكوني خايفة، خايفة من التمرين مثلًا، آآ لا حاجة تتعبِك، خايفة لا ممكن حاجة تأثّر عليكِ.
بالضبط كده. ده أكيد.
آه، بس قولي لي هي الإصابة أصلًا كانت عَضَلية، يعني في عَضَل، في رِجل في أجزاء من جسمِك والَّا آآ، ده مَرَض آآ، مثلًا في ام بطنِك أو حاجة أو عاملة عملية تانية، يعني إيه بالضبط ال الإصابة اللي كانت عندِك وخليتِك تمنعي عن التمرين؟
هي الإصابة، هي كانت عملية كبيرة ب في في يعني حا في حاجة قريبة من إيدي، بس كانت مأثِّرة على إيديّا، يعني في غُدَد معيّنة اتشالت من إيدي، فإيدي قَعَدِت فترة طويلة مش باعرف أحرّكها، وأنا الرياضة اللي أنا باحب ألعبها، كانت كُلّها معتمدة على إيديّا، زي مثلًا الاسكواش، الزومبا، فالر الرياضتين فيهم تحريك إيديّا وأنا ما كُنتش قادرة بصراحة بعد العملية.